Eh, beh, sì. P più che timidezza, sai, uhm, a volte ti ostini hanno non Esatto, cioè, ne nel disagio o mhmm, o sia nel mangiare, nel senso quando ti porti, uhm, la cosiddetta schiscetta, no, okay, o al lavoro o Ehm, io uso un termine effettivamente che non è <chuckles> italiano, ma ti porti il pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco da casa, sì, uso un termine effettivamente che <chuckles> è, uhm, dia dialettale ma <laughs> Sì, è dialettale ma non, ehm, in cui porti tipo
Un po' di disagio, anche. Okay, che cos'è Ah, okay, certo. Sì. <chuckles> Sì. Dialettale, okay. Cosa succede quando ti ti porti il pranzo a sacco? Perché ti porti
Perché effettivamen vabbè, oddio, ovviamente dipende se uno è a dieta, no, cosa vuole mangiare, però Eh, esatto, in qualche modo, uhm, diciamo che ti autoescludi, perché effettivamente poi se non ti organizzi bene a volte sembra brutto dire: "No guarda ho già mi son già cucinato, uhm, il cibo, quindi mangio in ufficio." Oppure all'università: "No, ragazze andate pure, io mangio questo perché l'ho già cucinato." no? S Beh, sicuramente s
Vabbè, sì, questo sicuramente. Però magari ti è anche magari gli altri vanno a mangiare insieme e tu porti il pranzo a sacco, magari, uhm, ti "escludi" tra virgolette? Quindi, può creare anche distanza? Cioè, ti è capitato che magari questa cosa creasse distanza oppure, uhm, gli altri ti allontanassero un po' perché, uhm, punto tu ti autoescludevi facendo questo? Oppure c'è stata comprensione di da parte degli altri?